Ờ, chào bạn. Thì, ờ, hôm nay của mình, mình cũng ở miền Bắc nên là mình cũng thấy hơi dễ chịu, cũng, a, sáng sớm thì cũng mát mẻ, không gọi là quá nóng rồi đến trưa thì thì nhiệt độ tăng cao tí, nhưng mà ngồi trong phòng thì cũng không vấn đề gì. <chuckles> Tối về thì thì thực sự là gió rất là to, rất là mát, rất là thích.
Ồ! Ừm. Thế một ngày hôm nay của bạn hay là những cái ngày khác trong năm thì bạn thường có những cái thói quen nho nhỏ nào mà đem lại niềm vui lớn cho bạn trong cả một ngày không? Bạn có thể chia sẻ với mình được không?
Ừm, có. Thực ra thì, ờ, dạo này thì mình đang có cái thói quen là, gọi là, dậy sớm tập thể dục ấy.
Ồ! Thế thì, à, rất là vui bởi vì mình với bạn giống nhau đấy. <laughs> Ừ.
Ờ. À, thế hả? <chuckles> Thì, ờ, nói chung là sáng nay thì mình cũng có đi đánh, ơ, gọi là, Pickleball. Thì mình, ờ, ờ, mình gặp bạn bè của mình, mình đánh với mình đánh với bạn bè của mình thì, ờ, tầm
Ồ! Pickleball. Ờ, cái cái bộ môn được mệnh danh là G63.
<laughs> Ừ, cũng cũng ra đấy cũng nhìn thấy nhiều cái hay ho phết! <laughs>
Ừ. <laughs> Ừm, còn đối với mình thì bình thường buổi sáng ấy, mình hay có có thói thói quen là dậy chạy bộ quanh khu nhà mình. Bởi vì cái khu nhà mình nó không liền kề với mặt đường ấy, nó không bị xe cộ đi lại và nó cũng rất là rất là thoáng và rộng, thì mình có thói quen đó. Ngoài ra, ngoài chạy bộ ấy
À, ừ. Thì Cái cái cũng kiểu là cái khu, ơ cũng cũng là khu cao cấp à? Kiểu khu biệt lập à?
Kiểu chung cư, ừ, bạn có thể hiểu thế mà không cao cấp đâu, mình cũng bình dân thôi. <chuckles> Ngoài cái thói quen đấy thì mình thi thoảng mình sẽ có cái thói quen, kiểu, ngồi thiền để tĩnh tâm lại. Ừm. Ngoài ra mình còn có thói quen nữa là đọc sách, uống nhiều nước, đấy, đấy, một vài thói quen, thì bạn có những thói quen như thế không?
<chuckles> À, ừ, OK. Ôi, ngồi thiền luôn. Ờ. Ờ.

Ờ, đúng, thì, ừm, các cô trà đá ở đấy, a, thuộc tên bọn mình hết mà, thỉnh thoảng không ra là các cô hỏi ấy, biết tên hết. Và thậm chí là ngồi xuống là sẽ có cốc nước để trước mặt chứ không cần phải gọi, biết luôn là thằng nào gì ấy. Ừm.
<laughs> Ờ. À, ừ. Ừm, thế thì đấy là thói quen hay. Nhiều khi bây giờ buổi sáng bạn đi làm bạn thấy thằng bạn mình cũng đi làm thì bạn thấy rất là vui rồi, đúng không? Như kiểu mình cũng thế, nhiều khi mình đi làm mình thấy cái thằng đồng nghiệp mình hay chửi nó cũng đi làm thì mình cũng thấy vui rồi.
<laughs> Đúng. <laughs> Khi mà nó mà nghỉ là cũng nhớ nhớ, đúng không?
Ừ, nó cũng nhớ nhớ, kiểu, hôm nay không có thằng nào để chửi ấy, thì mình cũng tự nhiên mình thấy hụt hẫng trong lòng một chút ấy, kiểu, chết trong lòng một chút ấy.
Ừm, bức xúc, bức xúc. Ờ.
Nhưng mà những cái thói quen của mình ấy, mình được cái là mình duy trì nó được, bản thân mình là khá nhiều năng lượng, như mình thì mình đi làm từ 8:00 sáng đến 6:00 tối ấy, tăng ca thì mình không nói, nhưng mà nếu như mà 6:00 tối thì mình về nhà thì mình vẫn có thể đi tập một cách bình thường.
Ừ, đúng. Ờ.
Mình đi tập đến 8:00, 9:00 mình đi về, trộm vía là cái phòng tập nó to ấy, nó cũng ở, gọi là, đối diện nhà mình, ừ, thì mình đi bộ ra nó cũng ừ, nó phù hợp cho việc tập luyện. Nhưng mà nói thế thôi, chứ không phải ai đi tập được đều như mình đâu, bởi vì mình gặp dật rất nhiều trường hợp đi tập được 1 tuần là đã bỏ rồi.
Nó cũng cũng gần nhà hả? À, thế thì quá tiện rồi. Thôi. <laughs> Thế á? Ờ, thì thật ra thì về việc đi tập gym thì ngày xưa mình có đi, à, nhưng mà mình chỉ đi được tầm mình đăng ký gói 3 tháng à, mình đi được có tầm 2 tháng ấy, thì bắt đầu, kiểu, mình cũng phải đi với bạn bè để cho nó có động lực. Thế nhưng mà đến tầm 2 tháng cuối, và 1 tháng cuối cùng đến ngày hết hạn ấy, thì bắt đầu đi qua phòng tập thì lại thấy có cái tiệm net ở đấy, ồ, ba thằng lại nhìn nhau, nó bảo: "Ê, vào không?" Ờ, thế là thôi, thế là mất luôn cái thói quen đi tập thể dục, đi tập gym là từ từ ngày đấy. <laughs> Còn, ờ, bây giờ thì ừ.
Ừm. Ừ. Ừ. Ừ. <laughs> <sniffs> Mình thì mình đi tập một mình, bởi vì ngày xưa mình tập với bạn ấy, thằng bạn mình nó toàn rủ mình đi chơi net thay vì tập gym thôi. Thế là từ đấy mình có cái ác cảm về cái việc đi tập gym luôn. <laughs>
À. Đấy, đấy, giống trường hợp mình đấy. <laughs> Kiểu, tập thì không tập toàn đi chơi điện tử ấy.
Ừ, tập, ờ, tập, kiểu, nó nó nó nó rủ mình toàn đi chơi bởi vì nó không muốn tập mà, mình thì muốn tập thì nó toàn không muốn tập. <sniffs>
Ờ. <laughs> Nói chung là, ừm, lúc đầu tiên để mà tạo một cái thói quen tốt thì mình nghĩ là vẫn có nên có một người bạn đồng hành để cho nó, à, gọi là có được tạo, à, tạo động lực và có cái thói quen khi mà mình đã quen dần cái việc đấy rồi, thì ô kê, "Mấy ông tập thì tập không tập thì thôi, tôi tập một mình."
Ừm, tạo động lực, đúng không? Ừm. Ừm.